คือมีเรื่องจะมาปรึกษาอะค่ะ พอดีว่าเรารู้สึกว่า เราอะค่อนข้างมีปัญหาในการสื่อสารกับแฟนนะคะ พอดีแฟนเนี่ย <tsk> มีปัญหาบางอย่างนิดหนึ่ง ก็คือเขาเป็น เป็นคนที่ อ่า มี มีเหมือนเป็น เป็น เป็น เหมือนแบบเป็นสภาพทางจิตใจเขาอะค่ะ เรียกว่า avoidant attachment style ค่ะ เป็นเหมือนแบบว่า เป็นโรคกลัวความรักอะค่ะ เรียกว่าแฟนก็ไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนคุยที่เหมือนแฟนดีกว่า เออ เหมือนเป็นคนกลัวความรักอะค่ะ เหมือนแบบ <smacks lips> เราอะเห็นนะหลาย ๆ อย่างที่เราทำ เรื่องต่าง ๆ ที่เป็นแบบเรื่องโรแมนติกต่าง ๆ เราเห็นหน้าเขาแล้วเขาอินมาก อินแล้วก็ดูมีความสุขมากเลย แต่สักพักหนึ่งอะ ก็เหมือนกับว่าเปลี่ยนหน้าไปอีกแบบหนึ่ง ก็คือแบบทำเป็นแบบนิ่ง ๆ เก๊ก ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทำเป็นเหมือนกับว่า เออ ก็งั้น ๆ แหละ อะไรประมาณเนี้ย แต่คือความจริงอะ มันเหมือนกับว่าเราต้องเหมือนสื่อสารในการแบบว่าอ่านท่าทางกันน่ะค่ะ
อ๋อ ครับ อ๋อ อืม ครับ อ๋อ เข้าใจเลย อืม ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม อ๋อ เข้าใจเลย
อ่า แล้วเราค่อนข้างเป็นคนเปิดเผยไง
ครับ อา ด้วยบุคลิกอะไรกัน ก็อาจจะแบบว่าทำให้เหมือนกันแบบ เอ่อ มันคลิกกันยากอะเนาะ ทำหะ ให้แบบว่าเหมือนการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็ต้อง เหมือนมี กว การปรับตัวด้วย บางอย่างที่เราไม่ค่อยถนัด เราก็พยายาม ใช่ไหมครับ เพื่อที่จะเหมือนแบบว่า จะ จะไปกับเขาให้ได้ อันนี้เข้าใจเลยนะครับ แล้วก็อย่างแรก คือเห็นใจเหมือนกัน เพราะว่าถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นบ่อย ๆ บางทีเราอาจจะเกิดความรู้สึกแบบเหนื่อย ๆ ท้อ ๆ อะไรแบบเนี้ยได้เนาะ อืม แต่ว่าทีเนี้ยครับ อาจจะแนะนำอย่างงี้ดีกว่าว่า เหมือนแต่ละคนเนี่ยครับ เราอาจจะต้องยอมรับว่าเขามีวิธี เอ่อ ในการสื่อสาร แล้วก็มีวิธีในการแสดงความ อ การแสดงออกในด้านความรู้สึกแตกต่างกันมาก ๆ เลยนะครับ ซึ่งตรงเนี้ยจริง ๆ แล้ว ถ้าเป็นในเรื่องของบุคลิกส่วนตัวเนี่ย เอ่อ อาจจะไปเปลี่ยนเขาค่อนข้างยาก หรือว่าในบางกรณีเนี่ยนะครับ ก็เรียกว่า อาจจะเปลี่ยนไม่ได้เลย ตรงเนี้ยต้องสอบถามนิดหนึ่งว่า สำหรับคุณกับแฟนคนนี้เนี่ยนะครับ คิดว่าในอนาคตจะจริงจังกันถึงขั้นแต่งงานเลยไหมครับ? หรือว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มองนานขนาดนั้นนะครับ?
ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ อืม ใช่ ๆ อืม อืม คุยค่ะ คุยเรื่องนี้เหมือนกัน แต่คือความสัมพันธ์ก็อยู่ไกลด้วย คือในเรื่องหลาย ๆ อย่างเนี่ยเรา เรามองหลาย ๆ อย่าง บาง ค บางครั้ง ก็แอบดูแบบเหมือนดูผิดไป อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอ่อ เพราะเหมือนกับว่า เอ่อ เขาก็ดูท่าทางที่เป็นคนอ่านยาก แต่ก็บางครั้งเราก็อ่านเขาออกนะ มันเหมือนกับว่า คนเรามัน มัน มันเสแสร้งดวงตา กับความรู้สึก กับสีหน้าไม่ได้หรอก ซึ่งเราดูเขาออกตรงนี้อะค่ะ แต่ว่าเขาก็จะชอบแบบเก๊กอย่างนู้นอย่างงี้ อะไรประมาณเนี้ยค่ะ เราก็มีการคุยกันนะ เราก็มีแบบเปิดใจคุย ก็แบบว่า เออ เราไม่ได้แบบต้องการความสัมพันธ์เล็ก เล่น เล่น ๆ นะ เพราะว่าเราก็แบบอายุเยอะแล้ว ใช่ไหมคะ เราพูดกันตรง ๆ เลยว่า <smacks lips> เอ่อ เราอะ ถ้าจะคบอะ คบเป็นแฟนก็ประมาณปีหนึ่งนะ หรือปีกว่า ๆ นิดหนึ่งเนาะ แล้วหลังจากนั้นก็คือ แบบแต่งงานได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เพราะด้วยความที่ว่า ด้วยความที่เนื้องานเขาอะค่ะ เขาจะต้องแบบย้ายประเทศบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นประจำการ อ่า เป็นอาหาร เงี้ย ก็เลยแบบว่าต้องมีการย้าย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลย ก็เลยแบบว่า ถ้าแต่งงานกันน่ะมันจะง่ายกว่า เพราะว่าภรรยาสามารถติดตามไปได้
อ๋อ โอ้โฮ อืม ครับ อือ อืม ครับ อะ อา อืม อย่าง อะ อา อืม ครับ อ๋อ ครับ อืม อา เหรอครับ แล้วแบบ
อา เราก็คุยกันตรงนี้ เราก็บอกเขาว่า เราอะโอเคที่เราจะย้ายตามสามีนะ อะไรอย่างเงี้ย เราไม่ได้ติดอะไร เพราะว่าเราก็ทำ ทำงานออนไลน์ อะไรอย่างงี้อยู่แล้ว มีรายได้แบบว่า แมเนจ จากที่ไหนก็ได้ จัดการจากที่ไหนก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ครับ อืม อา แล้วแบบนี้ขอสอบถามเพิ่มนิดหนึ่ง หลังจากที่เรามีการเหมือนแบบว่า เอ่อ เปิดเผย คือเราก็ตรง ๆ อะเนาะว่า ถ้าเราประมาณนี้แล้ว อายุก็เท่านี้แล้ว เราคบกันประมาณนี้นะ แล้วหลังจากเนี้ยเราก็มีความคาดหวังแล้วว่า อยากจะให้มีงานแต่งงาน แต่ว่าตรงเนี้ยครับเขามี รีแอกชัน หรือว่าเขาได้มีการตอบกลับเราใน ใน ในรูปแบบไหนครับ?
เขาเข้าใจค่ะ เขารับฟัง เพราะว่าตอนที่คบกันแรก ๆ ก็คือเคยคุยกันว่าเป้าหมายในชีวิตเธอ คืออะไรเหรอ? เขาบอกว่า เป้าหมายเขาก็ไม่ได้หวือหวานะ ก็แค่แบบว่าอยากจะ อยากจะแบบ แบบเจอใครสักคนหนึ่งที่ใช่ แล้วก็แบบแต่งงานไปเลย เพราะว่าแบบคนรอบตัวเขาก็แต่งงานกันหมดแล้ว อะไรประมาณเนี้ยค่ะ อา แต่เขาก็มีปัญหา อืม เขาก็มีปัญหา เขาก็รู้ว่าเขาเป็น เป็นคนมีปัญหาเรื่องการสื่อสารด้วย เป็นคนมีปัญหาเรื่องการที่แบบเขาเป็น avoidant attachment style ด้วย แล้วคือการที่เป็น เป็นคน การเป็นโรคเนี้ยเป็นโรคกลัวความรักอะค่ะ เขาจะมีความคิดลบ คิดลบตลอดเลยอะ เออ เราไม่เคยเจอใครที่แบบว่าคิดอะไรลบ เป็นคนที่ไม่เชื่อในสิ่งดี ๆ ในหลาย ๆ อย่าง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เช่น เราบอกว่า เราเชื่อนะว่าคุณสามารถดีขึ้นได้ด้วยการไปหาจิตแพทย์ อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "ไปหาก็คงเหมือนเดิมแหละไม่ได้ดีขึ้น" เขาพูดอย่างเงี้ย
อ๋อ ครับ อืม อ๋อ เอ๊ย ก็ดีนะ ใช่ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม แล้ว อืม ครับ อ๋อ เออ อัน อันนี้เขาเคยอาจจะ เขาเคยไปหาในวัยเด็กมาก่อนไหมครับ? หรือว่าจริง ๆ เขาเหมือน เหมือน อ๋อ ยังไม่เคยเลย
ไม่เคยค่ะ ไม่เคย แต่เหมือนพยายาม แต่เหมือนพยายามว่า เหมือนแบบ เหมือนรู้ตัว แล้วก็พยายาม ปรับปรุงตัวค่ะ ซึ่งเราสัม สัมผัสได้ว่า ว่า เขาพยายาม อย่างเช่น เราเคยแบบทะเลาะกันเรื่องที่ว่า เอ่อ แบบไปหนม ไปไหนมาไหนไม่บอก อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็กลายเป็นว่า เดี๋ยวนี้ก็คือจะก่อนเข้าห้องน้ำ เขาเรียกว่าอะไร ก่อนจะอาบน้ำเขาก็จะเดินมาบอกเราก่อนว่า เนี่ยเดี๋ยวฉันจะไป อาบน้ำนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เออ ไม่ได้ประชด ไม่ชดค่ะ ใช่ ๆ ๆ ๆ
อืม ครับ อ๋อ แต่ว่าคือ คือไม่ได้ประชดใช่ไหมครับ? แต่ว่า คือเหมือน เหมือนเขาพยายามจริง ๆ แต่ว่าการแสดงออกอาจจะ อาจจะแบบว่าแปลก ๆ นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ยเนาะ อ๋อ เอา เอา เอาอย่างงี้นะครับ อันเนี้ยเรา เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่า เอ่อ มัน จ มันมี มันมีบางอย่างแหละที่ต้องปรับเนาะ แล้วก็จริง ๆ แล้ว ถ้าจะต้องแต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกัน มันมีบางอย่างจริง ๆ ที่คุณจะต้องทำความเข้าใจมากกว่าปกติอะครับ แล้วก็อาจจะต้อง เอ่อ เรียนรู้ด้วยซ้ำที่จะต้องอยู่กับเขาใน ในสภาพที่เขาแบบว่ามีบุคลิกที่แปลก ๆ เนาะ แต่ว่าจริง ๆ เท่าที่ฟังไม่มีปัญหาเลยนะครับ คือจริง ๆ อะเขาค่อนข้างน่ารักด้วยนะเท่าที่ฟังอะ ก็เป็นทหารด้วยใช่ไหมครับ ฟีลทหารบางทีอาจจะ เอ่อ อาจจะชอบในสิ่งที่เราทำให้บางอย่าง แต่ว่าก็ไม่กล้าแสดงออกอย่างงี้ เราเคยมองแบบว่าเป็นมุมน่ารัก ๆ ไหมครับแบบว่า อุ๊ย! เขินเหรอ? อะไรอย่างเงี้ย อืม
แปลก ๆ <chuckles> เออ ๆ ๆ ใช่ ค่ะ อืม ค่ะ เคยมอง ใช่ ๆ เคยมอง คือ คืออย่างเช่นน่ะ มันมีเหตุการณ์หนึ่ง คือเราอะ เอ่อ ซุ่มซ่าม แล้วเราก็เหมือนทำตัวเองบาดเจ็บใช่อะ คือข้อเท้าเราค่ะเป็นแผล คือเป็นแผลแบบ แบบเหมือนแบบเนื้อหลุดไปเลย อะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเป็นตั้งแต่ก่อนที่แบบบินมาเจอเขาใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยเราอะเวลาใส่รองเท้าจะชอบใส่รองเท้า เอ่อ เป็นผ้าใบใช่ไหมคะ ด้วยความที่อากาศข้างนอกมันหนาว ก็แบบพยายามใส่ผ้าใบเดิน แล้วคือมันเจ็บ เขาก็เห็นเราเดินกะเผลก ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้คือเขาอยู่ต่างประเทศนะ เอ่อ เราก็แบบบินมาหาเขาที่ญี่ปุ่น แล้วทีเนี้ย เขาก็จะแบบ ตอนเช้าก่อนเขาไปทำงาน เขาก็รู้ว่า เรา เราหิว เขาก็จะพาเราขับรถไปซื้อของ อะไรอย่างเงี้ย ของกินก็ชอบไปเซเว่น เราก็ชอบเป็นกินอะไรง่าย ๆ อย่างเงี้ย เขาก็จะเห็นเราเดินกะเผลก แล้วเราก็ถามเขาว่าที่บ้านน่ะมีปลาสเตอร์ไหม? อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเราอยากปิดแผลมันเดินลำบากมากเลย มันแบบแผลมันครูดกับถุงเท้าอะค่ะ แล้วก็ตรงรองเท้า อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ทำเหมือนแบบไม่มีแบบนิ่ง ๆ อะ แล้วพอเข้าไปในเซเว่น เราก็แบบมองหาใหญ่เลยเซเว่นที่ญี่ปุ่นน่ะ มันก็แบบเราก็ไม่คุ้นชินน่ะเนาะ เราก็ไม่รู้ว่าแบบมีอะไรบ้าง ก็แบบหาเราก็ถามเขาว่า เอ่อ เนี่ยที่นี่มีปลาสเตอร์ไหม? อะไรแบบเนี้ย เขาตอบไม่รู้สิ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่เคย อะไรอย่างเงี้ย แบบนิ่ง ๆ มากเลยอะ เออ แล้วทีเนี้ยพอกลับบ้านมาเราก็ทำงานของเรา เราก็กินข้าวทีเนี้ยเดินไปที่ครัวอะค่ะ เห็นกล่องปลาสเตอร์ร์วางเอาไว้ในครัว
ครับ อ๋อ อืม โอ้! ครับ อืม อา ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม อ๋อ ครับ อืม อือฮึ อ๋อ อือฮึ อ๋อ ทั้ง ๆ ที่ตอนแรกมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อน อย่างงี้ใช่ไหมคะ? อา
เออ ใช่ ใช่ คือเหมือนวางไว้ให้เราเห็นนะ แล้วเราเพิ่งมาเจอ 2-3 ชั่วโมงหลังจากที่เขาออกไปทำงานแล้วอะ เราก็เลยแบบ อุ๊ย อะไร คือตอนเจอเรารู้สึกน่ารักนะ แต่ทำไมไม่เข้าใจว่า ทำไมตอนนั้นเขาทำตัวเหมือนเขาไม่แคร์ แล้วไม่แบบ ไม่อะไรเลยอะ นี่มันเป็นอะไรแบบนี้อะค่ะ <chuckles>
อืม อา ครับ อืม อะฮะ แล้วอันนี้ อันนี้ต้องถามตรง ๆ ว่า ถ้าเรามองรู้สึกว่าน่ารักกับ เอ่อ มองรู้สึกว่าเป็นอุปสรรค อันเนี้ยเรามองเป็นเปอร์เซ็นต์ในด้านไหนมากกว่ากันอะครับ?
<sniffs> มองว่าน่ารักค่ะ แต่บางทีก็อยากให้เขาหวานบ้าง เราเข้าใจแหละว่า แสดงออกทางการกระทำอะเนาะ แต่ว่าเราก็มาแซวเขาทีหลังนะว่าแบบ "เธอห่วงฉันใช่ไหม?" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่า "ก็เปล่า"
อา ครับ อืม โอ้โฮ โอ้ ไม่ได้นะ อืม ไม่ได้นะ ไม่ได้ เขาจะปฏิเสธใช่ไหม? อา
<chuckles> เขาก็ อ เออ เขาก็คง <chuckles> ใช่ เขาปฏิเสธ เขาบอกว่า "ถ้า ถ้าเพื่อนฉันคนอื่น ฉัน ถ้าเพื่อนคนอื่นฉันมาแล้วบาดเจ็บ เขาก็คงทำเหมือนเดิม ฉันก็คงทำเหมือนกันนั่นแหละ"
อา
อา เราก็บอกว่า "เธอไปแอบซื้อมาใช่ไหม?" เขาบอกว่า "อืม ใช่ ซื้อตั้งแต่เซเว่นแล้ว" แล้วเหมือนแบบเราไม่เห็นอะไรเลย เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ เออ เราก็คิดว่า เขาไม่ คงไม่แคร์เราขนาดนั้น
อืม ครับ เออ เออ อุ๊ย แต่ว่าจริง ๆ ก็เป็นความแปลกที่น่ารักนะครับ แล้วก็จริง ๆ เอ่อ เท่า เท่าที่ฟัง ก็คือ ถ้า ถ้าเลือก นอกจากการ การแสดงออกที่ค่อนข้างจะแปลก ๆ เนี่ย แต่ว่าจริง ๆ เขาไม่ได้มีเรื่องเสียเรื่องอื่นใช่ไหมครับ? ข้อเสียอื่น ๆ ที่ ที่เรากังวลว่า ในอนาคตอยู่ด้วยกันแล้วจะไปกันไม่ได้ อย่างเงี้ย มีเรื่องอื่นอีกไหมครับ?
แปลกอะ <chuckles> ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เลยจริง ๆ อืม ไม่มีค่ะ มีแค่เรื่องนี้ที่เราค่อนข้างแอบ แอบกังวลน่ะค่ะ อย่าง เหมือนเขา เหมือนแบบ เป็นคนแบบ <tsk> คือถ้าอะไรที่มันทำให้เขารู้สึกท่วมทุนเขาก็จะถอยหนี อย่างเช่น อย่างเช่น ม เหมือนมันจะมีคืนหนึ่งที่เรารู้สึกว่า เราอะ เอ่อ เหมือนแบบเป็นอาการผู้หญิงอะเนาะ ก่อนมีประจำเดือนก็จะแบบว่า อารมณ์แบบไม่แน่ไม่นอน อย่างเงี้ย แล้ววันนั้นก็เหมือนแบบหาเรื่องทะเลาะกับเขา แล้วก็ร้องไห้ ร้องไห้แล้วคือ เขาก็เหมือนแบบต้องตื่นเช้าไปทำงานตอน 6 โมง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบเช้ามากเลย แล้วตอนนั้นคือเป็นเวลาแบบเที่ยงคืนตี 1 อะไรเงี้ย เราก็เหมือนแบบงอแงที่แบบเขาไม่กอดเรา แต่ว่าที่บ้านเปิด heater ไงคะ เครื่องทำความร้อน แล้วคือเขาเป็นคนขี้ร้อน แล้วไม่ชอบให้ใครแบบ แบบมาแตะตัวเวลาเขานอน อะไรเงี้ย เราก็ร้องไห้คิดว่าเขาไม่แคร์ แล้วก็เราก็เดินออกไปข้างนอกเลย ไปนอนโซฟา นอก นอกห้องเลย อะไรอย่างเงี้ย เราก็นอนร้องไห้จนหลับไป ตื่นเช้ามาคือ เขาเอาผ้าห่มมาห่มให้เราอะ
โอ้ โอ้โฮ อ้อ ครับ อือ อ๋อ ครับ อืม อ๋อ อา ครับ อืม อือฮึ อา
แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่า ฉันไปทำงานแล้วนะ กลัวจะปลุกเธอตื่น ไรอย่างเงี้ย เออ ถ้าแบบอยากได้อะไรก็บอกนะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เป็นแบบเนี้ย
อือ ๆ อุ๊ย ดีนะครับ ทีนี้ อันนี้เป็นฟีลแบบว่า เหมือนแบบว่า เอ่อ คุณชายเย็นชา อะไรแบบเนี้ยเนาะ แต่ว่าแอบห่วงเบา ๆ อา แต่ว่าจะต้องไม่แสดงออกนะ ต้องอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าจริง ๆ คนอย่างงี้น่ารักนะครับ อยากให้คุณมองอย่างนี้ดีกว่า คนอย่างเงี้ย เอ่อ เขาอาจจะไม่แสดงออกจากสีหน้า แต่ว่า เราว่า สมองเขาคิดแล้ว อย่างเช่น ที่คุณบอกเรื่องพลาสเตอร์ อย่างเงี้ย ไม่แสดงออกคำพูดก็แบบดูเฉยเมย ใช่ไหมครับ? ไม่รู้สิมีขายหรือเปล่า แต่ว่า อ ตอนนั้นน่ะครับสมองเขาคิดแล้ว สายตาเขาเนี่ยมองพลาสเตอร์ให้คุณแล้ว แล้วก็แบบว่าเดินไปจ่ายตังค์ให้คุณแล้ว เออ อันเนี้ยเรามองว่าจริง ๆ มันอาจจะ เอ่อ คุณลองเปิดใจรับความโรแมนติกแบบแปลก ๆ ดูไหมครับ? เพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยโอเคเลยนะ คือแบบถ้าถามเราเราก็เชียร์ว่า โอเคแต่งเลย แล้วก็เรามองว่า จริง ๆ เป็นเรื่องน่ารัก ๆ แล้วก็เรามองว่า ความเป็นคู่รักอะครับ อาจจะไม่จำเป็นต้องเหมือน เหมือนตามรูปแบบ แพตเทิร์น ที่สังคมเขาเป็นเป๊ะ ๆ อะเนาะ แล้วอาจจะมีบางอย่างที่แปลก อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตราบใดที่เรา เรา ม ไม่ได้มีเรื่องอื่นที่มาทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจเรา อย่างเงี้ย เราว่าโอเคเลย แบบนี้อะครับ คือแนะนำไม่อยากให้เครียดเนาะ มองให้เป็นเรื่องน่ารัก แล้วก็ดีเสียอีกครับ ในแต่ละวันจะได้มีอะไรค้นหา คอยเดา คอยทำอะไรแบบนี้ อืม
แปลก! <exhales> ใช่เปล่า? เออ แล้วเรา ใช่ อืม อืม อืม <chuckles> อืม อืม อืม ใช่ค่ะ พอคุณพูดเนี่ย มันก็ทำให้เรารู้สึกยิ้มได้นะ จากที่เรารู้สึกว่า เรากังวลว่าเราจะมีปัญหาเรื่องนี้กับเขาในระยะยาวอะ แบบคิดว่าจะถอดใจแล้วแหละ จริง ๆ แต่พอแบบคุณมาพูดอย่างเงี้ย ก็ทำให้รู้สึกดีขึ้นค่ะ ยังไงแบบขอบคุณมากเลยนะคะ
ครับ อา อืม ได้ อันนี้ยังไงขอให้มีชีวิตรักที่มีความสุขครับ สวัสดีครับ